อืม แบบนี้นี่เอง เอ่อ แล้วแบบเนี้ยค่ะ แบบเรา เราดูทีวีไปด้วย แล้วเราก็อ่านหนังสือไปด้วย เราก็ทำได้ ใช่ไหมคะ อย่างที่เพื่อนเราบอกจริง อ๋อ คือไม่ได้หลับไม่ได้อะไรเลย ใช่ไหม เห็นบอกว่าพกหมอนไปด้วย อ๋อ อืม ค่ะ
เออ ใช่ ใช่ ไม่ ใช่ ๆ คือแบบว่า เอาหมอนไปด้วย เหมือนแบบว่า นอน นอนบนพื้น อะไรอย่างเงี้ย เออ นอนเหมือนเด็กน้อยเนาะว่า เออ นอน นอนแบบว่า เออ นอนแบบ เออ แล้วก็ดูไปด้วย อ่านไปด้วย อย่างเงี้ย แต่ว่าไม่หลับ นอน อ่านได้ยาวมาก แล้วก็มี มี เทคนิคการเตรียมตัวสอบ ที่ไม่เหมือนใคร คือ เป็นคนที่แบบว่า ถ้าแบบใกล้สอบแล้วเพื่อนเขาก็จะนั่ง สอบอ่านกันใช่ไหม อย่าง อย่าง เอ่อ อาทิตย์หน้าจะมีสอบเขาจะแบบเร่งรีบกันมากเลย ไม่เลย เราก็แบบอะ เราก็ทำตัวปกติอ่าน แล้วก็พอใน ในมหาลัยของขอนแก่นเนี่ย มันจะมีโรงหนังเล็ก ๆ เขาเรียกว่า Home Theater นะ สามารถแบบว่าไปจ่ายตังค์ 20 แล้วสามารถดูหนังได้แบบถูกมาก ๆ อย่างเงี้ย มันเป็นนั่งที่นั่ง
อือ ๆ ค่ะ มี มีโรงหนังด้วยเหรอคะ?